إيه أهم صفات الجار الطيّب كده في رأيك إن هو يكون طيّب ومحترم؟
بُص، هو الجار دوّة حاجة كده مهمّة جدًا في الحياة تمام؟ فبالنسبة لي إن يكون الجار آآ اللي جنبيّا أو اللي فوقيّ، اللي هو يعني في في قَلْب العمارة بتاعتنا. لازمًا، لازمًا أول حاجة إن هو يكون محترم، دي حاجة أساسية مليون في المِيَّة آآ يكون مش بتاع مشاكل. دي تاني حاجة، لإنّه هو لو بتاع مشاكل، هيعمل لي م مشكلة وهيقرفني الصراحة يعني بمعنى أصح.
آه فاهم. إمم. أيوه فعلًا.
تالت حاجة، يكون اللي هو أصلًا عيلة. ما تكونش آآ شخص مثلًا آه. أعزب مثلًا أو أو حد كده اللي هو فاهم <tsk> آآ بلطجي مثلًا أو الكلام ده. ده بالنسبة لي ال إمم.
إمم. ما يكونش لوحده يعني. إمم. طب ليه هيفرق هيفرق في إيه، لو هو مثلًا فَرد لوحده أو عيلة؟
بُص، هو العيلة طبعًا بتبقى عارف إن هي أسرة، في م منّها بيبقى بنات مثلًا آمم الأم نفسها بتبقى بنت ال الكلام ده. فدوّة بيبقوا عايزين إيه، بيحاولوا يحافظوا على ال على العيلة. بيـح بيحاولوا يحافظوا على ال الحاجات ال المعنويّة عامةً يعني. اللي هو إيه، <tsk> مش هيبقوا بتوع مشاكل من الآخر فاهمني؟ أمّا لو حد لوحده أعزب أو كده
إمم. آه. إمم. إمم. قصدك مع ن مع نفسهم يعني.
بالضبط، اللي هو عارف اللي هو هيخافوا على نفسهُم أكتر ما هيخافوا على الناس يعني اللي هو ال م مش هيبقوا بتوع مشاكل، مش هي مش هيتدخلوا في حاجة، فاهم قصدي، أمّا لو الأعزب، لأ، ه هتقلّق منه <tsk> هتبقى هو طَب هو قاعد لوحدُه ليه؟ طيب هو بيعمل إيه؟ آآ هل بيخطط لحاجة مُعيّنة؟ حاسس اللي فاهم، هتحِس اللي أنت قاعد مش مرتاح في قلب ال العُمارة، بس.
آه، فاهمك، أ اهم. طَب كده ممكن تقول لي مثلًا كده حكاية كده مثلًا عن أو عن جار مثلًا قابلته كان طيّب في حياتك كده و وممكن مثلًا إيه اللي بيخلّيك مثلًا تفتكره لحد دلوقتي أو ما بتفتكروش والّا إيه؟
إمم، أنت كده جيت على حاجة من ألطف الحاجات اللي أنا باحبها الصراحة، تمام؟ حتة الجار، كان عندي جار بُص مش عايز أقول لك إن هو طيب بس، لأ، ده كان طيب، جدع، ومُحترم، بُص كل الصفات الحلوة فيه، أنا أنا إعتبرته فعلًا هو من العيلة بتاعتنا، <chuckles> تمام. هو بالضبط، أي فوق فوق ما تتخيل، هو أصلًا كانت كانت عيلة، آمم، أب وأم وعندهم إيه آآ ولادهم، تمام، ولادهم دول أساسًا ما كانوش اللي هو لسه ما اتجوزوش، فهو كانوا أصلًا وأنا كنت ساعتها صغير فكان أصلًا معتبرِينّي
طَب حلو احكِ لي. إمم. إمم، هي للدرجة دي؟ كان شباب في سنّك قصدك يعني؟
آه. أنا كن لأ. هم كانوا يعني شباب كده أو أكبر منّي وأنا لسّه صغير. يعني أنا كنت مثلًا 10 سنين أو 12 سنة تمام؟ وهم لسّه ما اتجوِّزوش. فأنا كنت م يعني هم معتبرين إن هم إيه، اللي أنا ابنهم. فاهم قصدي؟ فاللي هو كان كان دايمًا على طول <tsk> أ طيبين معايا. كان دايمًا اللي هو يجيبوا لي مثلًا حلويات، كان دايمًا اللي هو إيه، يهتمّوا، أنت أنت عامل إيه في الدراسة؟ أنت الكلام ده. فلأ، كان من بُص أكتر عيلة
إمم. آه، آه، فاهم. فحسّيت إن هم طب زي أهلك كده يعني.
بُص، يعني آمم لو أكترمن يع لو هاوصف لك إن هم أكتر من أهلي، فهم فعلًا أكتر من أهلي. هم يعني كان
أها واضح إنّك بتحبهم أوي.
فوق ما تتخيّل. أنا لغاية دلوقتي لمّا باقابل حد آه. طبعًا. هو الفكرة كُلّهم إن هم نقلوا من ال من العمارة عندنا، وراحوا مكان أبعد بشوية يعني حوالي مثلًا أ 4 كيلو عنّنا تمام؟ فَحتّة اللي هو باقابلهم بقى صُدفة في ال في الشارع، في صُدفة اللي إحنا بنجيب حاجة مثلًا من سوبر ماركت معروف أو الكلام ده، يعني باقابلهم كل فين وفين الصراحة مش زي الأول فاهمني؟
أوى. بتتواصل معاهم؟ إمم. طب بالنسبة مثلًا للمكالمات، بتكلّمهم مثلًا بتتواصل معاهم، والّا بيبقى في المناسبات بس و وفي الأعياد والكلام ده؟
بُصّ، هو في الصراحة يعني، في المناسبات وفي الأعياد، آآ لإن أنت عارف الإيه <tsk> المشغوليات برضه، وإن الواحد كِبِر مش زي الأول ما كان صغير، فكنت ممكن أروح لهم عادي، كنت ممكن أقعد معاهم، كان اللي هو يسألوني الكلام ده، فأنا كبرت دلوقتي، فبقيت حتِّة اللي أنا أروح لهم أو أو أقعد عندهم دي، بقِت صعبة بالنسبة لي، حتِّة اللي أنا أكلِّمهم برضه، <tsk> اللي هو إيه ما باحبِّش أتقِّل عليهم، م إيه فكرة زمان أنا كنت صغير فاللي هو كنت إيه، بالنسبة لي عادي، ممكن أروح عادي، يكلِّموني عادي، أكلِّمهم عادي، حاجة سهلة لكن دلوقتي فاهم <tsk> لأ، بالنسبة لي صعب إن أنا أعمل زي زمان يعني، بس.
إمم. أيوه، فاهمك. طب بمناسبة يعني بمناسبة زمان ودلوقتي وكده، قُل لي تفتكر كده إن آآ، ال ال الوضع مثلًا البيئة العمراني، أو المُجتمع عمومًا أو الناس زمان، مختلف الجيران عن دلوقتي، يعني مثلًا في اختلاف كان زمان عن دلوقتي، اللي هو حتِّة إن أنا إنك أو إن أنت تروح له مثلًا تروح لهم، أو كده أو ييجوا لك، أو أو الحتِّة دي مختلفة شوية عن دلوقتي، والَّا أنت بتتكلِّم بس هو حتِّة زمان عشان أنت كنت صغير بس فالموضوع شايف إن هو عادي مش مُحرِج مثلًا، أو عادي أو الكلام ده تروح تقعد معاهم أو ييجوا لك أو كده، فدلوقتي في لأ عا أنت كبرت بقى، فمش هينفع؟
تمام. اهم. امم. لا، لا، لأ هو أنا باتكلِّم على اللي هم إيه، زمان كنت صغير، فاللي هم كانت سهل اللي أنا إيه أروح لهم، أقعد معاهم أتكلم، يسألوني مثلًا أنت عملت إيه في الدراسة، آآ، مثلًا محتاج حاجة أو حاجة، ي يسألوا عليّا مثلًا ويدّوني الحاجة دي، ي بيتابعوا معايا الخطوات، عملت إيه فاهم؟ لأن هو كنا إحنا كلنا كنا في عمارة واحدة، فاللي هو أنا طالع نازل كل شوية بنتقابل، كل شوية بيقولوا لي ت آه، وخصوصًا إن أنا كنت صغير فكانت الحاجة دي أسهل بكتير فاهمني، ممكن أروح أجيب لهم مثلًا حاجات يقولوا لي طب هات لي كذا هات كذا، فكانت آآ الحاجة أسهل بكتير، لكن دلوقتي الحركة بالنسبة لي وبالنسبة لهم أصعب، خصوصًا إن أنا كِبِرت، وخصوصًا إن هم أصلًا دلوقتي آآ، أولادهم خلِّفوا، وأولاد أولادهم اللي هم خلاص كبروا أساسًا وخلاص على وش جواز، فلأ الدنيا
إمم. فبتقابلوا بعض، آه. امم. إمم. إمم. قصدك ضغوط الحياة يعني خلاص شوية، كل واحد مثلًا آآ بيبقى مشغول شوية، اللي الأول كنت كنتم أطفال مثلًا فعادي معاك وقت أو كده، وبتلعب أو بتروح أو تيجي، دلوقتي كل واحد بقى مشغول مع نفسه أكتر شوية يعني، والَّا إيه؟
بُص، هو حِتة إن أنا مشغول دي حاجة، بس حتة الحاجة التانية إن أنا كبِرت، ما بقاش سَهل اللي أنا أروح لهم زي زمان، يعني زي زمان كنت مثلًا ممكن أطلَع من العمارة، طالع مثلًا للدور عندنا، أخبّط عليهم واخُش أقعد معاهم فاهمني؟ لكن دلوقتي أنا كبير مش هينفع اللي أنا أي وقت كده أخبّط عليهم وأقعد، آآ ممكن أصلًا يعني باباهم ما يكونش موجود فاللي هو مش هينفع أخش عشان في بنات بالضبط، فاللي هو دلو آه.
إمم. إمم. قصدَك خصوصية البيت يعني دلوقتي آه، خصوصية البيت وكده فحُرمِة البيت، فمش هينفع آه. طَب آآ، طَب ماشي، عايز أسأل لك سؤال تاني طيب، أنت آآ، مثلًا أنت أنت قُلت لي في الأول حتة اللي هو الجار مثلًا بيفرق حَسَب هو جار كويّس أو مش كويّس آآ، قُل لي كده مثلًا صِفات مثلًا مُعيّنة الجار ده أول لو شُفتُه عندك في البيت مثلًا قابلته مثلًا يوم، يومين، الجار ده هب هيبقى كويّس، أو صفات أنا شُفتَها لأ، الجار ده كده أنت بتحِس كده إن إنت بتتضايق مِنّه أو كده لأ، الجار ده هيبقى مش كويس معاك. بتحدد على أساس إيه مثلًا؟
بالضبط، إمم. تمام. امم. تمام. بُص، حتة اللي هو لو لَقيت صوت العالي آآ، صوت مثلًا الراجل مثلًا بيشَخّط أو بيزَعَّق، أو بي بيكسَّر حاجة أو بيعمل حاجة، فاهم، <tsk> بحيث آخد أول انطباع اللي هو إيه ده، ي يعني إيه إيه إيه الحال ده؟ ليه وصل للحال ده؟ أو ليه الكلام ده؟ فيبدأ بقى الحاجات دي تتكرر تتكرر مثلًا كل يوم.
امم. امم. اللي هو قصدك ما بيراعِيش الم ما بيراعِيش الصوت مع ال العالي مثلًا إن هو يبقى عن في في جيرَه أو كده آآ، الصوت عالي إن هو بيتكلم بصوت عالي مثلًا أو يزعَّق أو كده بإستمرار، والّا صوت عالي إن هو يكون بيشغل آآ، مثلًا عنده مثلًا زي موسيقى كده أو مِشَغَّل حاجات عالية؟
ياه! الاتنين يعني أنت كده دخل الاتنين بُصّ أوّل حاجة إن هو إيه كل شويّة عمّال يتخانق، يتخانق مع عياله، يتخانق مع مراته، يعني حتّى اللي هو أوّل حاجة بيعملها غلط هو الخناقة مع مع عيلته، دي حاجة دي تخصه ماشي. بس حتّة الحاجة التانية إن هو يعلّي صوته بقى وخناقات ومش عارف إيه، دي لأ، ليه وجع القلب دوّة يعني هو كلّه ال الواحد هيفضل قاعد
الاتنين آه. آه. إمم. إمم. إمم. إمم. آه، واضح واضح إن أنت بتحب الهدوء.
آه طبعًا، آآ أصل حتّة اللي هو واحد كل شويّة، كل يوم، كل يوم يقعد يتخانق، ويعلّي صوته، وي وتوصل كمان بألفاظ اللي هو يا ابن كذا، ويا بنت كذا، والكلام ده، إحنا لأ طبعًا دي حاجة وحشة جدًا.
آه. طب خلّيني خليني أسألك في ح حاجة زي كده أنت بتتصرف إزاي لو أنت لقيت مثلًا آآ جار ليك كده بيبقى صوته عالي، أو آمم، زي ما قلت كده لسانه مثلًا بيقعد يشتم مثلًا أو أي حاجة في ألفاظ، أنت بتتصرف وقتها إيه؟ بتعمل حاجة، بتكلمه مثلًا، والّا ب بتدخل حد معاكم في العمارة مثلًا إن هو حد يكلمه، والّا بتتصرف إزاي بالضبط؟
بُص أنا ما حتّة لمّا أتدخل ديّة، أو الحاجات دي، أبسط حاجة هيقولها لك، هيقول لي أنت مالك فاهمني؟ دي أبسط حاجة هيقول لي أنت مالك. إمم.
إمم. آه فعلًا، لو هو فعلًا، فعلًا ممكن يعمل ممكن يقول لك كده فعلًا.
آه، ممكن يعمل كده وهتحرج نفسك، واللي هو طب على إيه يعني، وممكن تخش في خناقات معاه، وأنت أصلًا في غِنى عن الكلام ده كلّه، يعني أنت مش هيبقى طالع عينك اللي أنت م جارك زي الزفت، وأنت تروح متخانق كمان، ومدخل نفسك في مشاكل، فاللي هو بقى إيه، فعندك مشكلتين، مشكلة أولانية الصوت والحاجة، والمشكلة التانية اللي هو هيتخانق معاك أصلًا. فلأ.
فأنت بت آه. صح، فأنت فأنت بتاخد بقى إيه بتاخدها من قاصرها كده قصدك، وخلاص اللي هو بتبعد عن أذاه وخلاص، اللي هو بتتحمل شويّة لحد ما هو يمشي، أو أنت تمشي.
آه. باحاول أتجنبه، وباحاول أشوف اللي هو لو أنا مثلًا آمم، ليَّ حد معرفة أو حاجة واللي هو خلاص أنا جاب جاب جبت أخري يعني وإن هو لأ خلاص مش هينفع، لأ، باكلم حد يكون قريب أو في النُص مثلًا، وسيط وأقول له ده في كذا وكذا وكذا وما ينفعش و وإيه الكلام دَوَّة، ومش كل يوم، وأنا إحنا مثلًا عايزين في عندنا حد بيذاكر، ح الكلام ده، فيبدأ هو يوصّل له ال الدنيا دي، فاهمني؟ ده خير غير اللي أنا لو رُحت قُلت له مثلًا الكلام ده فممكن ما يتقبلش مثلًا، ممكن يقول اللي هو إيه، أنت بتتدخل ليه؟ لأن هو صوته عالي أصلًا ومسمّع الدنيا كلها، بس اللي هو لأ، هيحس إن أنا باتداخل أو ب مش هيحسها كده، مش هيحس إن أنا لأ، أنا فعلًا مش مرتاح، فاهمني؟ بس.
آه. امم، آه. امم. آه، فاهمك. إمم. طب طب ال آه فاهمك، طب لو آآ لو أنت بقى مثلًا آآ بما إنك بتحب مثلًا الهدوء وكده وما ما بتتدخلش يعني لو حصل مثلًا جارك لقيته ما هوّاش ط حد طيب أو كده وبيعمل مشاكل أو صوته عالي، فأنت إ إ إلى حدٍ ما بتلتزِم، يعني مثلًا اللي هو بتاخد جنب وخلاص. أنت بقى لمّا تيجي تدوَّر مثلًا على على بيت جديد أو شقة جديدة أو جديدة، آآ بتسأل عن الجيران الأول والّا أنت بتروح تشوف الشقة بس كده وخلاص؟ يعني بتشوف مثلًا مين اللي ساكن هنا، بتسأل بتشوف مثلًا كويسين والّا لأ، هيضايقوك والّا لأ، والّا أنت بتسكن مثلًا تشوف الشقة وخلاص وبعد كده بقى إيه زي زي ما تيجي؟
تمام. إمم. إمم. بُصّ، أنا هاقول لك على حاجة عارف اللي هو اللي إيه اللي يتلسع من الشوربة <chuckles> ينفخ في الزبادي المثل اللي هو <giggles> اللي هو أنا لو فعلًا سايب البيت عشان عندي جار آآ، مش كويس أو جار من القلق ده أنا مليون في المِيَّة لو رُحت مكان تاني أنا أنا هاجيب السجِّل ال فاهم السجِّل المدني بتاع الناس اللي قاعدة في العمارة كلها، <laughs> لازمًا أعرف دول مين ودنيتهم إيه، وآآ وممكن آجي مثلًا الشقة الصبح وبالليل، يعني أقول لل لصاحب الب الشقة مثلًا، أنا جاي الصبح مثلًا أتفرَّج وآجي ب آه، وأتابع بقى الدنيا، لأن أنا أصلًا ملسوع قبل كده فاهمني؟ وحتِّة كمان اللي هو الجار قبل الدّار ديَّة، بالنسبة لي لأ.
قُل لي. آه، ينفُخ في الزبادي، آه، بالضبط. آه. إمم. أول حاجة. بتاع الجيران كلهم. فعلًا، آه. آه. فعلًا، تشوف أوقاتهم بيعملوا إيه. <chuckles> أنت في ال بالضبط، كنت لسه كنت لسه هأسألك عليها، أنت كده أنت كده تقريبًا آآ، بتاخد ال المثل ده اللي هو الجار قبل الدّار، بتطّبقُه فعليًا، أو حرفيًا يعني، تقعد تدوَّر على الجيران الأول، وبعدين تشوف الشقة.
أكيد، ده أكيد، أكيد، أكيد لأن أنا فعلًا زي ما قلت لك إن أنا كان عندي الجار الطيب ده، <chuckles> عندي برضه الكار الجار اللي هو مش مش كويس، فاللي هو خلاص أنا فعلًا مرّيت بال بالظروف دي، وعرفت فعلًا لو أنا عندي جار طيب، هاستفاد إزاي، ولو عندي أنا جار مش كويس هي بُصّ، هيطلع عيني يعني آآ، هاتخنق بقى وهاقعد اللي أنا زهقان في ال في الشقة، و مش مش حابب الشقة وهابقى أخُشّ في حالة اكتئاب والكلام ده، فلأ بالنسبة لي الجار مهم جدًا أوي.
إمم. إمم. أيوه، صح. إمم، طيب، أ أنا أنا سألتك في الأول آآ، لو في جار أنت مثلًا تفتكرُه مثلًا جار طيب وكده احكِ لي أنت بقى قصّة، العكس بقى لو في أنت في عندك مثلًا في جار كده م ماكانش كويس أو كان م أنت كنت متضايق منه، كان مضايقك أو حاجة كده، ولحد دلوقتي فاكرُه مثلًا، وفاكر إن هو كان مضايقك، والَّا، والَّا نسيت مثلًا فعزِّلت مثلًا، والَّا ما كانش فيه أصلًا في حد زي كده قابلتُه؟
إمم. إمم. لأ في، <laughs> عارف الناس اللي هي باقول لك عليها اللي هي بتتخانق، <chuckles> وفاكرُه برضه، ولسَّه موجود <laughs> واللي آذاه لسه قاعد في نفس المكان، عارف الجار اللي أنا كنت باقول لك عليه إن هو بيقعد يتخانق كده مع عيالُه كل شوية، و وي وألفاظ بقى، وحاجات اللي هو يا ابن كذا ويا ابن كذا، ومش عارف إيه <tsk> ويقعد عيالُه تعيّط، يعني اللي هو، فاهم، نُصّ اليوم مثلًا هو بيضرب في عيالُه، النص التاني عيالُه بقى بتعيّط من الضرب اللي هم <laughs> اللي هم خدوه الصبح فال <laughs> اليوم كلُّه صداع، وعارف إن هو إن عندنا الشقة مثلًا مهما أقفل في الإزاز ومهما أقفل في الشبابيك والبيبان وكل حاجة، عارف إن هو في اله في قلب العمارة فهو داخل لك كده، صوته لازمًا عارف الهزّة دي، البلاط بيتهزّ فاللي هو لأ، لازمًا الصوت يوصل لك مهمًا يكُن.
آه، في. وفاكرُه برضه. <clears throat> آه، آه. آه. <sneezes> آه. أيوه. إمم. إمم. مصدَّعك، آه. <laughs> فأنت فأنت اليوم كله صداع. امم. إمم. آه. إمم. امم، ده أنت ده أنت بت أنت بتعاني.
باعاني فوق ما تتخيّل، أنا عايز اقول لك على حاجة كمان، أنا ما باحبش ريحة السجاير، فعن عندنا بقى آآ، الشقة ج جنبينا يعني، أ فيها سُكّان اللي هم إيه، بيشتغلوا في سوبر ماركت وكده، فالعُمَّال بيروحوا ي إيه، يسكُنوا في قلب الشقة، طول النهار بقى سجاير.
آه، قُل لي. إمم. آه، آه. آه. آه، فبيشربوا سجاير بقى كتير، آه.
طول النهار سجاير، ش سجاير وشيشة والحاجات دي.
آه، وب وب وبت وبتيجي عندك الشقة؟ بت تدخل الدخان عندك؟ آه.
بتيجي طبعًا، بتيجي وباتعب جدًا فوق ما تتخيّل، فلأ، حتِّة اللي أنت تسكُن جنب شقة
إمم، ع عانيت، عانيت أنت كتير أنت كده. واضح إنك بتعاني فعلًا.
لأ، فوقيّا وتحتيّا وجنبيّا <laughs> وفي كل حتَّة بس.
آه. آه، لأ واضح فعلًا إن أنت بتعاني آآ، <chuckles> طيب شكرًا جدًا ليك، يعني وشكرًا على الكلام اللي معاك.
أنا عايز اقول لك اللي أنا انبسطت جدًا بالكلام معاك، و وإن شاء الله نكرّرها في ال في المرّات الجاية يعني.
أنا كمان، شكرًا. م شكرًا جدًا.